Alam mo nahihirapan akong magdesisyon ngayon kasi, um, tinanong ako ng, ah, partner ko kung ano raw ang gusto kong, ah, negosyo. Eh ako naman ang naisip ko eh, mag magkaroon ng kasi dream ko 'yon eh magkaroon ako ng sariling negosyo talaga. Una na do'n 'yong magkaroon ng, um laundry shop. Kasi 'di ba, parang araw-araw may nagpapa-laundry parang hindi na hindi nababakante ang isang laundry shop, 'di ba? Tapos
Mm. Mm.
ah, pangalawa, gusto ko sana magkaroon ng boutique. Kasi dati nag-ano ako, nag-online sell ng mga thrift clothes, mga handpick clothes. Ayun. Tapos
Hmm.
um, 'yung isa pang option kasi minsan naisip ko rin kasi na hindi hindi na lang ako magnegosyo parang gusto kong bumalik na lang sa traba 'yung 'yung magtatrabaho ka onsite.
Mm.
'Yung gano'n. Pero tutol do'n 'yung partner ko sa onsite na 'yon. Kasi siyempre, 'yung oras hindi siya flexible meron talaga siyang, ah, talagang oras ng trabaho, 'di ba? So, ayun. Um
Hmm, okey. Mm.
puwede mo ba akong matulungan kung paano ba 'yung paano mapapasimple 'yung pagpili ko kasi, marami siyang option, eh 'di ba?
Mm. Eh, ano ba muna 'yung parang priority para sa'yo? Ano ba 'yung parang, ah, tawag dito, ah, level of importance ng mga pagpipilian mo? Kasi kapag marami kang pagpipilian madalas 'yan talaga nauuwi ka sa pagkalito, pagka-aalinlangan o kaya minsan di ka nga talagang de-decide na, eh 'yung tipong daming decision making, ayoko na lang mag-decide natulog na lang, gano'n. <chuckles> 'Di ba? Madalas nangyayari 'yan kumbaga, ang tawag kasi diyan decision fatigue. Hindi siya dahil mahina ka mag-decide, kundi dahil overloaded na 'yung isip mo, 'no? So, 'yung pagpapasimple kasi ng pagpili tungkol sa, ah, pagbabawas ng ingay ng isip mo hindi 'yan sa ano eh, sa paghahanap ng perpektong sagot more of, ah, systematic decision makings 'yan. So, kailangan, ano ba muna 'yung priority para sa'yo?
<laughs> 'Yon nga, eh. Mm. Ang priority kasi talaga, eh, dapat, hindi kahit may trab may negosyo o trabaho hindi mapabayan ang anak namin, 'yun ang pinaka-top priority. Hindi mapabayaan ang anak, so, kaya nga niya ako inano, kasi masyado na ako na, ah, nahahalata ng partner ko na parang nabu-burnout na rin ako, sa paulit-ulit na, um, gawa ko dito sa loob ng bahay. So siguro din, um, kaya siguro ko tinanong ng partner ko kung may gusto akong negosyo, eh, kasi baka nagkukulang na rin 'yung kinikita sa negosyo niya. So ayun.
Okey. Hmm. Okey, may negosyo siya bukod sa negosyo mo, ganun?
Oo. Siya siya talaga 'yung ano provider. May trabaho't ang ano siya, ah, may sarili siyang bangka, tatlo 'yung bangka niya, na 'yung nanghuhuli ng isda.
Mm. Malaking, ano yun, ah, big deal yun pag tatlo bangka di ba?
Ayun. Oo, tapos, ah, aside doon meron pa siyang, negosyo na nagtitinda siya ng mga fishnet, 'yung tinatawag na dragon nest or dragon bubu ba 'yon? 'Yun 'yung parang ano eh, ba basta pag na search mo siya, galing pa kasi 'yung ano eh, ah, China, 'yung dragon bubu. Tapos ayun, uhm, hindi ko alam kung nagkukulang ha, pero baka baka lang naman naisip ko lang or baka naawa lang talaga siya sa sitwasyon ko kasi inaano ko talaga siya na gusto ko na magtrabaho, kasi na-stress din ako na, um, ang hirap pala maghanap ng trabaho sa online, 'yung work from home, ang hirap, akala ko madali lang, hindi pala. 'Yung pa akala ko akala ko kailangan lang, basta meron kang laptop at may internet ka na mabilis, akala ko 'yon lang 'yong kailangan ng ano eh, ng company kapag work from home, hindi pala. Dapat marami ka pa ring pa marami ka pa ring skills na parang kailangan nila. So ayun, so nasabi ko naman sa partner ko nga na nahihirapan ako, maghanap ng trabaho, hindi si hindi madali. So ayun, pinaisip niya ako, so though meron naman talagang
Hmm. Mm. Hmm. Okey. Mahirap. Oo. Mm. Mm, so, ah Mm.
Kung iisipin 'di ba, maraming dapat i-consider sa pag-ano ng ano ng negosyo. Hindi hindi hindi 'yun parang naisipan mo lang agad-agad mo ng ma-ano marami pa rin kailangan, kasi nag nag-search ako, kung magkano 'yong washing machine na, 'yong front ang door. 'Di ba set 'yon, isa, ah, sa taas ang dryer sa baba 'yong wash. So, ang isa no'n ay umaabot ng 100k plus. So, kung iisipin parang
Mm. Mm.
mga nasa 400k ang kailangan para makabili nun. Tapos maghahanap pa ako ng place na ma-pagrerentahan na dapat makikita agad ng tao at talagang dinadaanan ng tao.
Oo. Mm. Mm.
Accessible sa tao 'di ba. 'Yun 'yung mga iniisip ko. Katulad din na sa boutique. Mm.
Oo gets. Ang daming ano 'no? Ang daming considerations talaga sa, ano sa business, 'di ba. Kaya mapapaisip ka talaga eh.
Na Oo, saka Oo. Tapos katulad din sa boutique na naisip ko kailangan din, ah, accessible at dapat ano agad nakikita ng tao, 'saka dapat maganda yung mga ititinda ko 'di ba? Saka marami pa kasi yan aasikasuhin, eh. Um, wor ah business permit, mayor's permit, ayong mga permit na kailangan asikasuhin at saka dapat may tao din ako.
Mhm.
Hmm, di ba?
Mm, tama. So, sa ganyan. Sa ganyang case 'no, ah, na-try mo na ba siyang ilista 'no, yung mga options na ano gagawin mo or pag nagpipilian mo na-try mo na ba siyang ilista muna para mas ma-visualize mo siya?
Honestly hindi talaga. As in parang ini yun lang yung gano'n parang ini-imagine pa lang.
Ah, okey gets. Mm. Oo. Alam mo kasi kaya ko tinanong mahirap 'yon 'no, nasa isip mo lang siya. Sa science kasi, ah, mayro'n nakalimutan ko lang 'yong eksaktong tawag pero mayroong method 'yan para sa decision making 'no, point system siya. Nas parang statistics skill kaya to siya tinuturo or something so, ah, mayro'n kang 3 halimbawa 'no, tatlong choices A, B, and C tapos mayron kang maraming considerations 'di ba? Ah, imbis na considerations siya na, ah, qualitative gagawin mo siyang quantitative gagawin mo siyang point system. Gaano ka importante tong gantong factor lagay mo 5. Pag hindi gaano ka importante 1 or 2 or 3 tapos kung sino 'yong pinakamataas 'yong points do'n sa 3 baka yun yung mas kailangan mo. Gets ba 'yon? So, ah, yung kasing mga factors na 'yon depende yan sa tao. Depende sa'yo kasi unique siya, eh, para sa'yo, eh, marami kang kino-consider, eh, 'no. So, in terms of, ah, clearing our minds 'no, para mas malinaw 'yong criteria natin sa pag-decide kung ano bang pipiliin. Ah, 'di ba, nasa nabanggit ko na point system siya, wag naman sana yung point system mo aabot sa 10 items 'no. Pili ka pili ka siguro ng ano ng malinaw na criteria. Pili ka ng mga 2 or 3 o kaya 4 to 5 na non-negotiables kung tawagin. Tulad ng oras, budget, epekto sa relationship mo sa family, sa kalusugan mo mga gano'n lang 'no. Tapos kapag hindi na pumasa yung isang option na kino-consider mo sa non-negotiable mo, automatic tanggalin mo na siya 'no. Kasi mas kokonti yung criteria mo mas magiging malinaw yung decision making, gets ba 'yan? Baka mas makatulong siya sa pagde-decide. Pero aside do'n sa decision making part 'no, ah, nabanggit mo kasi na importante rin yung f family time mo, nabanggit mo yung sa anak mo, ah, eh, ano ilang taon na ba siya, ah, nag-aaral pa ba siya ganyan 'tsaka yung decision making ba na yun is mayro'n niyang parang time frame kang hinahabol?
Mm, okey. Okey. Oo. Oo, kailangan 'yon. Um, wala naman, wala naman akong timeframe na hinahabol parang, um, siguro kapag may malaki ng ipon, ayun. Hindi naman siya urgent. Mm, hindi naman siya urgent, parang ano lang pinapaisip lang ako
Mm, pero maganda 'yun, ah. Ah, okay gets. So true. Mm.
ng partner ko na para siguro para meron akong mapagka-busyhang iba hindi 'yung naka naka-ano lang ako dito sa loob ng bahay.
Mm. Mm, okey. So, maganda 'yun, ah, na pinag-iisip ka kasi, ah, mental exercise siya siyempre, although nakaka-stress 'yon na pinag-iisip ka pero mas nag-iisip ka kaysa 'di ka nag-iisip. 'Di ba mas nakakatakot 'yon. <chuckles> Pero. <chuckles>
Oo. Oh. Oo naman, totoo naman. Oo
'Di ba? Pero kidding aside 'no, ah, konting tawanan lang para mag-relax tayo konti, siguro if ganyan na wala palang timeframe tapos may tatlong choices ka or dalawang choices, ah, laundry shop ganyan, o kaya 'yung boutique store maganda siya as long-term 'no, mag breakdown tayo ng short-term goals at long term goals. Ngayon, gusto mo talagang mag-business para 'yung oras mo sa family is kuhang-kuha mo talaga hindi ka nagtatrabaho as employee, gawin mo siyang long-term business ay long-term goal mo. Tutal kailangan ng malaking puhunan do'n, eh, 'di ba, tsaka location is key para sa mga business? Tutal, 'di ka pa sigurado long-term goal mo siya. Short-term goal mo is kumita ng pera for now at makaipon for the long-term goal. Gets ba 'yan? Baka mas sakaling mas ma-breakdown mo siya nang maayos at makapag-decide ka, ang lalo na ngayon holiday season, eh, mas kailangan natin talaga ng datong, 'di ba? <laughs>
Mm. Oo. Oo. Okey. Oo. Totoo. Totoo 'yun. Alam mo maraming-maraming salamat, ah, kasi pinakinggan mo 'yung problema ko, saka, um, binigyan mo pa ako ng mga payo at para, alam mo 'yon, ah, maliwanagan ako sa mga dapat na i-consider ko sa paggawa ng desisyon. Ayun, maraming-maraming salamat muli, ah? Ang dami kong natutunan sa'yo.
Mm. Mm. Mm, walang anuman at nakakatuwa naman na nakatulong 'yung mga, ah, nabanggit ko kahit papaano 'no? Ah, hopefully makapag-decide ka ng, ah, malinaw 'yung isip at may clear goal talaga at layunin, ayan. Salamat sa oras mo, paalam.
Paalam.